あ、そうですね。確かにこう、有名なメーカーさんだと、まあ、あの、ま、品質が、ま、評判で保証されてるっていうのもありますし、あと、そまあ、やっぱりこう、企業さんがちょっと大きい企業さんだと、まあ、あの、規模が大きくできる分、その、コストダウンにも結構、ま、力入れてられるられてるのかなという印象を受けるので、確かにその有名な、ま、コスパ的にもちょっとそういう有名なメーカーっていうのはありなのかなというような印象を受けますね。
はい。 はい。 うーん。 うーん。 うーん、そうですよね。なんかその、むこあの、すあ、ちょっと靴屋さんに、一応なんか見るには見に行ったんですよ、うん、どんなのがあるかなと思って。うーんとですね、で、結構色々、あの、値段の幅もまずあるんですよ、あのはい。
はい。 どうでした？はい。 ああ、ちなみにどれぐらいですかね？
えっとですね、だから安い、なんか一番安いやつだと4000円から5000円くらいのやつがなんかあってはい。うん。
ああ、ん、はい。も、それぐらいのイメージありますね。高いものだと？はい。
はい。でうん、ええ、で、高いものだつと、やっぱ、上はその、20000円近いものとか、ああい、下手するとそれ以上のもなんかあって、それ、そう、もう、全然こううん、それ以上でもちょっともう、あ、もっと購入予算から外れるのと、あまりにん、もう、ん、視界に入っただけで、もう、すぐ忘れちゃうんですけど、うん。
ああ、まあ、でもそれ あ、それそれ以上あるんですか？ いや、まあ、そうですよね、それは。 いや、もうそう、それはもう視界にね、そんなもう、見ても仕方ないですよね。
うーん、なので、結構幅あるんですけど、だからちょっと持ってみると、やっぱりなんか重さ的に、やっぱ安いやつの方がちょっと重くてクッション多めで、うーん。
はい。 はい。 ああ、なるほど。あ、や安い方がクッション多めなんですか？
はい、なんかその、初心者だとなんかその、クッションがないと、あの、足にきてちょっとダメなんで、で、初心者の方がなんか、クッションが多い方がいいらしいんですよ、店員さんによると。
ああ。 あ、そうなんですか。ちなみにその、ま、なん確か初心者ではないんですよね？
うん、ではい。 えっとですね、あの、ん、経験者ではあるんですけど、なんかもう、前走ってたのが10年近くとかそれ以上前なんで、で、もう、ななんか筋肉的にはもう、な、かなり初心者に戻ってしまったって感じなんですよね。
はい。 あ、もうほんとに、ああ、前前、はい。 ああ、なるほど。となると、くクッション多めの方がどちらかというといいっていうことなんでしょうか？
はい。 うーん、で、そういう風なものも思いましたけど、えっと、で、だんだん、ちょの、ちょっとハイエンドの、その、ちょっと、おたお高いやつでちょっと競技者向けになると、あの、すクッションがだんだん小さくなる代わりに軽量化されていたりとか
はい。

なるほど、そうですね。その、もしご自身がちょっと靴を見て、こう、あ、なんかこの靴いいな、はしっていう風にこう、ま、デザま、デザイン的にこう、この靴いいなと思って、あ、モチベーションが出るんでしたら、ちょっと高めのものでもいいと思うんですけども、またあの、再開されたばっかりということだったので、別にその比較的にこの、あの、いまあ、安めのものから始めてもいいのかな？というな印象を受けたんですけども、そのあたりどうでしょうか？
はい。 はい。 うーん。 あ、あ、そうですね。うーん、やっぱ、その、10000円まで多分、うん、いかなくても良さそうなんすね、うん。やぱ、うそれなので、うん、でもさすがに、あの、4000円とか、す5000円くらいの、その、ローエンドだと、あの、やっぱ、うん、あ、おもその、重さと軽さってその、走りやすさにも結構直結するので、やっぱある程度の機能性を保ちつつ、ちょっと価格はちょっと抑えめな方向で、うーん、で、その線やってみますかね、うん、とりあえず。はい。
ま、それこそ、しち、はうい。 あ、まあ、それはそれは、うはい。 ですよね。 はい、あの なので、あ、先ほど言っていた、その、しちはっせんえんから10000円だと、こう、7、8000円台のものを、ね、探してみるみたいな、そういはい。
はい。うん、その、あの、モデあの、モデル中からちょっと、うん、さらにちょっと、はきじさいすうん、試着して、さらに試着してみて、うん、履き心地も見て、ん、で、その中で、ま、いい色があったらさらにそれってことで、ちょっと、そういう、ま、ちょっと方向性で選んでみますかね。はい、はい。
はい。 はい。という感じでやあの、始めてみて、で、ま、ちょっとあの、ま、習慣が続きそうだったらもう少しちょっと、あの、もう前回より高めのものを買ってみるっていう、そういった方向性はいかがでしょか？はい。
そうですね。 はい、もうちょっとそれをうん、それを履きつぶして、じゃあ、次いいやつもっと買うぞみたいな。そそれまでにちょっと、はうん、足を鍛えるぞみたいな気持ちで、よちょっとやるような感じで、うん、やってみこうと思います。あ、はあ。
あ、そうですね。はい。 はい。 はい、徐々に徐々に上げていくって感じで、やっていただけたらなという風に思います。
はい。ああ、では、今日はちょっと、うん、いろいろちょっと、ずっとね、うん、色々なんか、選ぶなんか、ファクターが多すぎて、ちょっと何から考えていいかわからなかったんですけど、と、おはなお話し聞いていただいて、うん、ある程度のちょっと目星の付け方がわかったんで、それを参考にはい、で、それを参考にちょっとまだトップに戻って、ま、ん、2、3個くらいで多分、かくに、探せばあると思うんで、それでちょっと比較しながら、また、自分に一番良さそうな靴を選んでいきたいと思います。
はい。 ああ、良かったです。はい。